Eee tabii.
Koca, koca, değil mi, kadınların da çok etkilendiği, eee, adamların da etkilendiği bir dünya burası.
Eee tabii. Ya, aynen öyle, yani. Ben şey zamanını hatırlıyorum ama bunun dile de etkisi var, yani, hani. Eee, hani, bir rol model gibi değil de mesela, işte, ne bileyim, eee, işte, Kerimcan Durmaz zamanı. O şey vardı ya, var dediler, hani. Sürekli ben var dediler diye dolaşıyordum evde. Hâlâ yapıyorum. A öyle sesimi inceltip Kerimcan taklidi falan yapıyorum. O tarafta günlük hayatıma da sirayet ediyor. Evde şey diye d dolanıyorum mesela, serseri diye dolanıyorum mesela, hani. Eee, çok komik. O tara <chuckles> yapasım, eee, geldi şimdi. Ne ha
Hı hı. o çok komik <chuckles> yani, o çok eğlenceli. Eee, Ben bu arada Kerimcan'ı çok takdir ederim, ha, acayip takdir ediyorum, yani, eee, benim evet, benim fikrimi sorarsan ben çok takdir ediyorum Kerimcan'ı ve, eee, işine ne kadar özenli olduğunu fark ediyorum. Videolarına ne kadar özen verdiğini fark ediyorum. Eee, başka bir çocuk yani, başka bir çocuk bence, eee, çok zeki bir insan ve gülüyorum yani bak. Emm, et ama atıyorum, ııı, Dilan Polat için aynı şeyi söyleyemeyeceğim hiçbir anlamda.
Hımm. Başarılı bir insan. Ne, tabii, inanılmaz bir Tabii çok zeki bir insan. Eee, yani. Mesela o tarafta a ayrı bir, eee, rol model de denilebilir hani. Eee.
Yani O da bir rol model ve çok tehlikeli bir rol model. Eee, şimdi biz eğer liyakat konuşacaksak, eee, Kerimcan'ın hiç de, eee, küçük görünmeyecek şekilde yabancı dil bilgisi, eee, müzikal bilgisi var, yani, şimdi, ikisi aynı şey değil, gerçekten de. Emm, b b bu arada, eee, aslında galiba hani son noktayı da şöyle koyabilir miyiz sence? Bu fenomenlerle büyüyen kuşak için artık, eee, yıldızlar diyebiliriz fenomenlere ve bunlar artık ulaşılamaz değil.
Eee, tabii ki. Hı. Değil mi? A. Ço evet aynen öyle. Evet, evet. Hı hı. Evet, eee, ulaşılamaz değiller. Aynen öyle. Eee.
Eee, değil mi? Hani ulaşılabilir insanlara hayranlık duyuyor artık çocuklar aslında bir bakıma da. Eee, hani, değil mi? Bu bu bir bakıma, eee, b farklı bir dünya görüşünü getiriyor. Ben de olabilirim, ben de yapabilirim özgüveni de getiriyor olabilir. Emm, gerçekten değil mi? Çok büyük, çok uzun bir konu. Çok teşekkür ediyorum bu arada. Çok güzel bir sohbet oldu.
Evet, bir taraftan o. diyor zaten. Evet, öyle bir tarafı da var. Ha, ne demek? Benim için de öyle, çok keyifli bir sohbetti. Eee, çok teşekkür ederim.